Mesajlaşmalarda yanlış anlamaları nasıl önlersin?
<clicks tongue> Emm, yani, eğer b yanlış anlaşılmaya çok açık bir konuysa direkt ararım, Eğer çok açık bir konu değilse, eee, e, birazcık kaba gittiysem, e, sonunda gülücük falan koyarım. <chuckles> Emoji kullanırım.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Yani, eee, emojileri, ifadeleri kullanırsın. O duyguyu vermek için diyebilir miyiz?
Aynen.
Peki, hangi emojileri daha sık kullanıyorsun? Yani, hangi duyguları ifadelerle vermeye daha çok çalışıyorsun?
Hmm, gülen suratı bir de ağlayarak gülen surat var, ikisini seviyorum. Eee, gözlerinde kalp, eee, olan emojiyi de aslında çok seviyorum, çok sempatik geliyor bana. <chuckles> Emm, tabii onu a patronuma falan, böyle, kullanamam, sadece arkadaşlarıma.
Hı hı. Harika, evet. Evet, kesinlikle.